Kalau sekarang sudah bisa sendiri kan, karena kan, eee, dulu awal aja latihan bersama-sama itu di awal waktu proses itu kan, jadi untuk mengenal, untuk belajar, supaya ngerti bagaimana, supaya kita tuh nggak terlalu fokus di pikiran yang menyebabkan stres gitu kan. Nah, tapi sekarang ya udah jadi kebiasaan harian gitu, jadi sebelum tidur meditasi gitu kan, ya tujuannya supaya kembali ke istilahnya apa ya, titik nol lah gitu ya, jadi waktu, eee, tidur itu nyaman, bangunnya juga segar bisa aktivitas lagi dan itu bisa menyebabkan apa, badan jadi sehat karena nggak stres, karena sebab sakit itu kan kep karena stres sebenarnya, kayak gitu, mhm.
Mhm. Mmm. Mhm. Oh. Mhm. Mmm. Betul betul betul. Wah berarti Kakak udah ini ya, udah jago ya, udah rutin, udah tahu ya, saya udah gampang gitu fokus.
<chuckles> Iya ud iya udah lati apa udah ini, udah kayak harian, kebiasaan harian gitu loh. Mhm.
Mmm, mhm. Tapi aku penasaran nih Kak, waktu awal-awal nih join di komunitas, pernah gak ada kayak cerita lucu kan soalnya, eee, susah ya biasanya untuk, eee, fokus gitu kan, ada gak cerita lucu? Apakah ada, eee, salah satu pesertanya yang susah banget untuk fokus gitu, lama dibanding yang lain atau malah ada yang sampai ketiduran gitu, ada gak, Kak?
Mhm, mhm. Iya. Iya, yang paling banyak itu ketiduran, ya kan, kan heeh, karena kan udah pada diem gitu kan, kalau misalnya pas ketemu pas apa ada aca eee, kelas, eee, offline gitu kan, ketemu gitu kan, itu kan, eee, latihan meditasi itu ya kan pasti di kayak di afirmasi apa segala ma itu kan, terus orang jadi ini ya apa terlena gitu ya, jadi banyak banget itu yang ketiduran gitu ada, jadinya waktu meditasi itu langsung sleep, itu karena kan hening terus habis itu cuma dengerin suara, ya udah eee, iya kan, jadi kebawa iya, heeh, kayak gitu.
Oh. Mhm. Mhm. Mmm. Mmm. <chuckles> Oh. Ya ya, karena santai gitu kali. <chuckles> Oh, itu sampai kelas berakhir atau gimana tuh? Akhirnya dibangunin atau gimana tuh Kak?